Cara, eu sou muito fã de cinema. Algumas pessoas reclamam, porque tudo é muito caro lá. Mas eu adoro a experiência do cinema. Eu adoro você sentar naquela poltrona, ser tratado como um rei, uma rainha. Você deita ali na poltrona, às vezes tem serviço de garçom. Meu amigo, aqui em casa não tem serviço de garçom, eu vou <laughs> eu tô pagando p ra ser bem tratada, por favor. Fora que a comida é maravilhosa.
Aí, pronto. Aham. <laughs> Hum, nossa. <laughs> Ah, é. Uhum. Mas, é tão caro assim?
Cara, tem lugares que é um pouco um pouco, assim às vezes você paga um combo de pipoca R$40 pila. Eu falo assim: "Gente, que isso, R$40, R$45, por uma pipoca média, com 2 refrigerante? Em que nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Que mundo é esse? <laughs> A gente compra pipoca no supermercado é é $1, aí eu chego aqui é R$40? Que tratamento é esse?"
Hã. Nossa s s Meu Deus. <laughs> Que Pois é. Ah, tá mais fácil tá mais fácil comprar M&M's na na na loja e ir ir no cinema.
Cara, sim, botar dentro da bolsa, né. <chuckles> Eu me lembro que umas épocas no Brasil pra ir no cinema, a gente passava nas Americanas, nossa, todo mundo de mochilão, passava nas Americanas comprava tudo, chips, eh, chocolate, tudo, e na hora do cinema ali passava, porque não podia entrar com comida, né
É, pois é, não é possível. Hum. <laughs> Hum. Aham.
Então passava ali, entrava no cinema, abria a bolsa, meu filho, parecia uma cozinha, ali, todo mundo se servindo. <laughs>
<laughs> <laughs> Ah, é, meu Deus, mas
Mas a experiência do do cinema é muito gostosa, até porque ali eles têm alto-falantes muito melhores, né, all high definition, alta resolução e, nossa
Hã. Uhum. Sim. Sim. <laughs> Pronto eu ia eu ia perguntar isso: o que você gosta do cinema? Né, então
Ah, no aqui até que eu no p p porque, assim, o cinema ele junta tudo muita coisa: experiência, o telão, o clima muito agradável, né, o a o conforto. Então, assim, quando junta tudo isso, mais uma cadeira 4D que se mexe, ainda mais em filmes de terror, mais um um som totalmente profissional, high definition, e tudo mais, meu filho, moro ali.
<laughs> Hum. Uhum. Hã.

Nossa! Eu acho que eu não assisti esse filme. Eu acho que não, com quem é? Com com qual ator é?
Já assis assistiu? É a é o nossa, eu não vou saber o nome dele agora. Mas é o Je ah, meu Deus. Ah, não, eu esqueci o nome dele. Mas, eh
Nossa! O Iluminado, eu não con eu acho que eu não assisti. Não.
Mas pronto, é um terror psicológico. Então, eh, não não dá tanto medo, assim, mas, ah, é legal o filme, eh, eu recomendo.
Ah entendi. Que legal! Eu vou colocar na minha lista, eu vou colocar na minha lista. Eu gosto muito de filmes de ação, justamente por conta disso, porque às vezes, eh, tem uma trilha sonora tão boa, assim, nossa, a Identidade Bourne, quando você está assistindo ali, você está se vendo ele desenvol o o personagem desenvolver a trama ou questões de estratégia e tudo mais, cara, é apaixonante, é viciante, né, você exato, exatamente. E eu acho que é um papel super importante, por exemplo, quando você tá vendo um filme de de cachorrin eu não suporto ver filme de cachorro, porque eu choro litros, litros. Tem cachorro no filme eu não consi não co não assisti, não assisti. Meu último filme, nossa, o pessoal diz diz que aquilo ali desidrata.
<laughs> Hum. Sim. Isso, exatamente, vicia. Hã. <chuckles> Ah, tipo, o Marley e Eu? <laughs> Ah, é, é, é triste aquele filme. <laughs> que Hum, de realmente, nossa, aquele filme é é triste, meu Deus do céu. Eh
Nossa! Eu não não dá não. Eu não dá.
Ma bora pular então de assunto, assim, pra não não não é um assunto tão triste, assim. Mas agora eu pensei, eh, para assistir filme, você gosta de ter o quê que você faz para ter um som melhor, né, quando está assistindo o filme, né? Porque algumas pessoas colocam música, né, música não, eh, caixinha de de de som, né, aquelas caixas de som
<laughs> Que dó. Aham. Hã. Aham. Ai, entendi. Aquelas caixinhas de som do lado, né. Então, aqui em casa eu não, aqui em casa até que não, porque as televisões ela tem um bom alto falante, né, tem uns bons alto falantes. Então eu não coloco, mas quando eu estou, tipo, sozinha ou no computador ou, eh, enfim, no no iPad, aí sim eu coloco aquele headphone
Isso. Você faz isso? Hum. Certo. Hum.
bem power e tá, ok. Ali isolei todo mundo, né. Aquele isolamento acústico que você tem. Concentração, concentração. Ah é muito bom, muito bom.
<laughs> <laughs> Hum, pronto, você você do quentinho ali. <laughs> E hã. Ah, pronto, você falou de iPad, você costuma assistir mais no iPad, na TV ou você gosta muito de ir ir no cinema também?
Aham.

Parece mais profissional, né, quando eles coloca a música também, porque se for se for uma conversa, está bom, eh, o cara está conversando, mas, eh, tem uma música no fundo, mas se isso não tiver o música no fundo também, que que filme vai ser, né, d pare vai ser menos profissional. Pelo menos vendo, assim, né.
Sim, sim. Sim, e Verdade. Eu acho que tem que ter um um match, tem que ter um casamento lo ou às vezes, assim, a gente assiste um vídeo, e nesse vídeo tem um diálogo, mas a música totalmente desconexa e a pessoa coloca uma música altíssima, aí às vezes as pessoas comentam: "coloca mais alto, não deu para escutar a música". <laughs>
Aham. <laughs> Ai, ai. Tipo aqueles vídeo do YouTube que que o pessoal fa está fazendo tutorial, né, e a a música está alta, gente não consegue o cara, que a gente estava tentando fazer o tutorial. Eh, mas que que tipo de filme que você costuma assistir, assim, ou você vê todo tipo de filme?
Exato. Exatamente. Meu Deus. Exatamente. Olha, eu tenho um certo receio de filmes de terror, assim, eu não eu não eu não vejo muito. Assim, eu gosto muito de assistir, eh, documentários, né, e de investigação, ali, e tudo mais. A história sobre serial killers, histórias, lugares, enfim. Mas eu não suporto ver filme de terror que é uma chacina. Não consigo. Tipo assim, eh, o Fred, Jason, não consigo, não dá para mim, eu eu morro de medo, morro de medo. E aí eu chego, assisto um documentário, ou assisto um filme de terror que tem demônio. Ah, está ok, daí eu consigo assistir de boa. <laughs>
Uhum. Aham. Ah. <laughs> Hã. Uhum. Nossa. Hã. Aham. <laughs> Me <chuckles> mesmo se tirasse a a música, o ficar só em silêncio lá, o o Jason e o o Fred.
Eu acho que se tirasse a música, talvez eu conseguiria assistir. <laughs> Porque dizem que o filme do Jason e do Fred é um clássico, né, então, eu acho que se a gente for olhar, eu não assisti, mas eu tenho certeza, eu nós formos olhar, ali, a a trilha sonora é o que faz o filme, entendeu. Então assim, se você não tiver aquilo, zerou medo, né, não tem porta batendo, não tem ninguém, é só é aquela aquele suspense, dele invadindo os seus sonhos, e aquela música silenciosa que vai aumentando até você sentir um medo, sabe. <laughs>
Ah é, pronto. <laughs> Hum. Uhum. Hã. Aham. Pois é. Isso. <laughs> Aham. Olha, eu posso contar que eu já assisti, na verdade, um filme por causa da música, que fo o fi é, pois é, isso foi o iluminado.
Rapaz.

Olha, tipo Oscar.
<laughs> É assim porque o anime é uma categoria diferente, né, às vezes tem, então é um um outro deter um outro uma outra configuração assim de prêmio, mas é muito bom, é muito bom. Eu aconselho muito e se fosse aconselhar você a assistir um anime, eu aconselharia você a assistir Jujutsu Kaysen.
<laughs> Aham. Certo. Nossa. Hum. Uhum, parceria. Certo. E o que envolve?
Jujutsu Kaysen. Envol cara, aí você vai ter que ver, você vai ter porque assim, eu costumo falar e já dando spoiler, não dá. <laughs> Não pode, os meus me os meus animes favoritos são, Jujutsu kaisen, Shingeki no kyojin é muito bom.
Hã, ah está certo, sem spoiler. <laughs> Não pode. <laughs> Está certo. Aham. Pro o o. Aham.
Naruto, então assim, o Naruto para mim, cresci.
É, eu eu assisti, pô, eu não sei se se é um anime né, o pessoal, tem pessoa que fala que é sim, ou que não, mas quando era criança eu assisti Pokémon. Isso é anime?
Aham. Sim, Pokemon é um anime, YuGiOh é um anime, Dragon Ball é um anime, então assim você já assistiu, você só não sabia. <laughs>
Pronto. Uhum. <laughs> Então assim, assisti e assisti pouco assim, até foi acho que foi um dos primeiros episódios do Pokémon, então eu assisti eu assisti entre aspas.
Sim, sim. É muito é muito bom assim, tem animes que trazem uma relevância muito boa, assim como filmes, né, trazem uma relevância para para vida, às vezes te incentivam. Então assim, a música é importante demais, quando você for escutar, você for ver o anime, presta bem atenção viu. <laughs>
Uhum. Sim, com certeza. Uhum. Hã. <laughs> Está certo então, então eu eu agradeço pela conversa e pela recomendação, então.
Ah, obrigada, obrigada por me ouvir. <laughs>